Yani aslında şöyle ya, eee, şöyle söyleyebilirim: Eee, yani çalışıy tığımız zaman kendimizi hani özgür, bağımsız hissediyoruz. Eee, yani, böyle hani işten çıkarılma, işten çıkma ya da başka bir şehre taşındığımızda hani işsiz kalma gibi böyle küçük durumlarda, eee, yani böyle kötü düşüncelere hemen kapılıp da işte hemen eş'ten beklentiye girmek oluyor bu. Yani aslında, eee, hani biz kadınlar biraz ince düşünüyoruz, eee, ama erkekler çok ayrıntılı düşünmediği için hani beklentiye girip de böyle, eee, k kendimizi üzmemeliyiz diye düşünüyorum. Şeffaf olup karşı tarafa, eee, "Ya, ben böyle düşünüyorum gerçekten hani bilgin olsun." Yani tabii ki eşle samimi konuşmalarımız olacağı için de, eee, ben açık, eee, sözlü olmaktan yanayım, eee, yani. Eee, açık bir şekilde dile getirmezsek karşımdaki de, yani, benim düşüncemi anlamaz diye düşünüyorum. Eee, o yüzden hep şeffaflıktan yanayım, açık olmaktan yanayım. Kesinlikle bu şekilde de, eee, davranılmasından yanayım yani. Ama tabii böyle, eee, yani kültürümüzde de biraz şey var ya, eee, eşe bağımlılık falan da var. "Tabii haklısın." hani. Eee, yani, "Tabii sen ne dersen o olur." eee, gibi yaklaşımlar var ama bence yeni nesilde de, eee, beraber çözülüyor bence sorunlar. Daha şeffaf olunuyor. Herkes, eee, birbirlerini dinliyor. Yani o o şekilde düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet, açık sözle Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, anlıyorum. Evet, maalesef. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Hı hı. Çok doğru. Evet. Şeffaf olmak, açık olmak, birbirini dinlemek ve birlikte hareket etmek. Anladığım kadarıyla bunları sen, eee, tavsiye ediyorsun. Eee
Hı hı, evet. Evet. Aynen. Evet, evet. Yani biz de, eee, yani eşimle hep bu şekilde yaşamışızdır. Eee, yani tabii zorlandığım durumlar oluyor. Hani bütçeyle, eee, d yani aylık planlar yapıyoruz ya da yaz tatili yapacağız, yaklaşıyorsa y yaz tatili planları yaparken hep böyle bir gerçekten hani herkes ne istiyorsa, nasıl istiyorsa, eee, yani bütçemize göre böyle ortak işte, eee, hedefler belirliyoruz. E, oradan harcamalarımızı yapıyoruz. Biraz şeffaf olmaya çalışıyoruz birbirimize. Eşim de tabii ki bazen söylüyor, hani, "Yetmeyebilir, oraya gitmesek falan." Yani o durumlarda kırıcı olmamak gerekiyor diye düşünüyorum.
Hı hı. Peki, hıh Hı hı. Çok güzel. Evet. Hı hı. Hı hı. Çok gü Çok güzel. Hı hı. Çok iyi. Hı hı. Evet, süper. Eee, peki hiç böyle, eee, bu konudan, eee, tartışmal tartışıp da böyle ateşli bir tartışma yaptığınız hiç oldu mu? Ateşli derken, yani s s ikinizin de böyle sinirlendiği, eee, öfkelendiği bir tartışma oldu mu?
He he. Yani evet, ufak tefek ta